Iya, eee, satu sih gara-gara kayak gitu sih aku jadi kayak lebih banyak bersyukur ya, jadi eee, enggak sih aku selalu melihatnya begini, kalau misalnya kita ngelihat alam itu kayak, apa pun masalahmu yang besar, iya kan? Ternyata kamu pasti bisa melampo melampaui itu atau ibaratnya menyelesaikan masalah itu. Tapi dengan catatan, kamu tetap berusaha di dalam setiap hidup kamu. Karena percaya nggak percaya gitu ya Tuhan juga nge nget nggak tutup mata kok sama orang yang ibaratnya selalu bersyukur setiap hari dengan segala macam kondisinya, sama tetap mau berusaha. Nah ketika kita lari pagi itu, itu memotivasi diri kita sendiri sih sebetulnya untuk kayak betul kayak misalnya, walaupun kamu punya masalah berat, walaupun kamu capek, walaupun kamu banyak hal ya ibaratnya yang kita pikirin itu susah gitu ya di dalam hidup, itu sebenarnya bisa kok diselesaikan, ya makanya tadi aku bilang dengan dapat oksigen tadi, kita jadi berpikirnya tuh jernih, yang tadinya kita mungkin gak pernah kepikiran mungkin ya, jadi kayak bener kan? Kan kadang-kadang orang kan waktu mikirnya sekarang aku tanya kapan, kalau misalnya pagi sampai malam gini kita sibuk kerja, terus kapan kamu punya waktu untuk kamu bisa merasakan diri kamu sendiri itu, "Sebetulnya saya kurang apa ya? Saya itu kenapa ya?" Atau "Kenapa ya bisa ini terjadi dalam hidup saya?" Kan kamu nggak pernah berpikir itu, paling malam merenungnya kan, tapi di tempat yang tadi ada kotak dan sudut. <laughs> Iya.
Oh, memotivasi, iya iya. Bisa ya. Mmm. Heeh, oh. <chuckles> Nggak kepikiran ya? Iya iya. Mmm. <chuckles> Iya sedih ya. <chuckles> Dan akhirnya mungkin susah tidur jadi kali ya <chuckles> kalau kayaknya
Heeh, belum lagi kayak tadi menyelesaikan masalah tetap chatting atau tetap buka sosial media malah bikin tambah pusing karena mata lelah kan? Udahlah, nggak usah
<chuckles> Iya iya. Tapi hal kecil itu kan ka ke manfaatnya mungkin banyak lebihnya itu Kakak udah rasakan kan. Nah kamu pernah nggak sih kayak ngajarin kebiasaan itu ke orang lain atau mungkin kayak berharap orang lain juga ngalamin tuh hal yang sama, Kak?
Oh, aku sering, biasanya dimulai dari tim aku dulu. Jadi aku bilang kayak misalnya sama nih aku punya tim kan, eee, levelnya operator gitu kan. Nah dia tuh susah tidur, dia lebih parah tidur daripada aku, tidur bisa jam 2.00 sampai jam 3.00 pagi baru tidur, terus dibangun lagi jam 5.00.
Oke, hmm. Dia curhat gitu, Kak?
Iya dia ngomong, terus aku bilang, "Ya kamu jalanlah, olahragalah pagi," kubilang gitu, "Sempetin supaya kayak aku bisa tidur dengan nyenyak gitu malamnya kan tanpa ada beban pikiran." "Tapi saya banyak masalah nih soal finansial," "Udeh itu dulu dikerjain habis itu berdoa, udeh selesai masalahnye sama ke cari solusinya, kelar dah."
<chuckles> Iya iya iya iya. Heeh. Terus responnya gimana? Akhirnya lari tuh, Kak?
Ya dibilang nggak dia mulai dengan jalan dulu, tapi lama-lama dia sekarang dia melakukan itu, bagus sih.
Oh, jalan dulu. Oh, dan setelah itu efeknya dia rasakan gak? Sa disampaikan nggak?
Iya, dia jadi tidurnya nggak nyampe kalong lagi nggak, jam 2.00, jam 3.00 pagi.
Oh, berarti lebih cepat ya tidurnya sekarang ya. Wah berarti bermanfaat betul tuh. <chuckles> Wah menarik sih, Kak. Terima kasih, Kak, ya.
Betul. Iya. <chuckles>